À, phong cách à? Để xem nào. Nếu như mà đồ mình mặc bình thường thì thật ra là mình vẫn ưu tiên cái sự thoải mái nhiều hơn, bởi vì công việc của mình là phải đi ra ngoài, rồi là đi tiếp đối tác khá là nhiều. Nhưng mà cũng tức là v ngoài việc thoải mái để cho nó dễ vận động ấy, thì mình cũng v cần phải ưu tiên cái sự chuyên nghiệp một tí. Còn trong cái buổi như thế này thì, ờ, như những buổi lần trước đi thì mình vẫn, gọi là, một chọn một cái đầm, gọi là, bình thường, nó trung tính, gọi là, đủ để đủ để, gọi là, đi dự tiệc thôi ấy. Nhưng mà đó, tự dưng thêm cái dịp này, thế là mình nghĩ rằng, ồ, chắc là phải có một tí nào, nó vừa chuyên nghiệp này, nó cũng phải vừa sang trọng lên một chút ấy bạn.
Ừm. Hợp lý. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình hiểu nè, vừa chuyên nghiệp và cũng sang trọng, nhưng mà cũng sẽ có một vài cái màu sắc cá nhân của chính bạn nè, đúng hông? Vậy, ờ, bạn cho mình hỏi nha, nói về màu sắc á thì hổng biết là bạn có những cái màu sắc nào mà bạn cảm thấy là bơ hợp với chính bản thân bạn nè, và cũng như bạn tự tin khi mà diện cái màu sắc đó hông?
Đúng á bạn ơi. À. Ừm. Màu sắc thì thật ra là, kiểu, mọi người thì hay nói rằng là da mình trắng, cho nên là hầu như mặc đồ gì nó cũng hợp ấy. Còn cá nhân mình thì tính cách của mình nó cũng xởi lởi, nó cũng, kiểu, hướng ngoại hướng ngoại ấy, cho nên bình thường thì mình sẽ thích, rất là thích như là đi chơi đi chẳng hạn, thì mình sẽ rất thích những cái gam màu, kiểu, nó nổi bật tại vì mình mình thích nó nổi bần bật lên ấy. Đó, nhưng mà, ờ, nhưng mà riêng vào cái môi trường công việc thì mình hay lựa những cái gam, kiểu, nó pastel hơn một tí, nó, kiểu dạng như là, màu, ờ, màu nâu đất này, rồi hồng đất này. Đó, hoặc là, ờ, thi thoảng thì có lựa đen với cả trắng ấy. Nhưng mà dù sao thì đấy là theo cái kiểu môi trường công sở thôi chứ còn bây giờ đi dự tiệc thì mình không biết rằng nếu cứ đen đen, trắng trắng như thế ấy, nó có bị, kiểu, nó bị nhạt nhòa quá không ấy bạn?
Ừm, hợp lý ha. <laughs> Chính xác, chính xác. Ừm. Mình hiểu nè, vậy xem ra màu sắc cũng là một cái lựa chọn khiến cho bạn đang rất là bối rối rồi, đúng hông? Vậy, à, ngoài màu sắc nha bạn ha, thì hổng biết là có cái kiểu đầm nào á mà bạn cảm thấy là bạn tự tin có thể diện trong cái dịp lễ sắp tới nè? Ví dụ nha, kiểu đầm suông nè, đầm xòe, hay là đầm ôm và xuyên suốt người của bạn đó, hoặc là cái đầm dài đó bạn, thì bạn nghĩ sao nè?
Ồ, đúng á. À. À, ô kê.